Mmm, <clicks tongue> dulu saya, mmm, ka kayaknya takut gitu bac belajar yang baru ya, katakanlah orang bilang katanya kalau belajar susu yang baru sampai di tahap cukup itu butuh 10.000 jam, ternyata sebenarnya cuma butuh waktu se s totalnya totalnya 10.000 jam. Jadi 1 hari misal me meluangkan waktu 1/2 jam, ya kebayang dong berapa lama ya itu untuk nyampe ke eksper. Tapi ternyata cukup sebenarnya waktu, eee, cuma sekitar 40 sampai 100 jam. Jadi itu bisa sampai ke wak waktu yang cukup untuk kita pakai skill itu untuk kemudian kita menjadi expert. Nah, expert itu kan butuh proses ya butuh, eee, apa namanya, jam terbang. Tapi sampai kita mulai ya untuk mulai berkecimpung di bidang itu sebenarnya nggak butuh waktu 10.000 jam. Jadi sebenarnya itu tuh dulu itu 10.000 jam itu adalah konsep di mana untuk sampai ke level olympic gitu. Jadi yang bikinnya itu sebenarnya ya ya nggak terlalu relate untuk kita gitu ya, untuk yang kita ingin belajar.
Dalam 1 hari, misalkan dalam 1 hari. Oh, oke. Iya, ya ya ya. Oh. Iya iya. Mhm. Iya iya, ngerti ngerti. Oh, oke. Jadi iya, ya, aku ngerti. Jadi ini ya, eee, yang penting nggak terlalu yang penting tuh quantity-nya ya bukan mmm, sori yang penting konsistensi konsistensi walaupun sehari kayak cuman 40 menit tapi kalau setiap hari dilakukan dengan metode yang yang terukur tadi, apa 3 poin tadi kalau, eee, boleh menyerap menyerap info eh, sori bukan menyerap informasi, mengkonsepkan
Quality-nya. Iya, konsistensinya Iya. Ya. Iya. Mencernanya mencernanya. Jadi me ya, maju mengkategorisasi informasi kemudian mencerna. Iya dan
Mencernanya Mengkategorisasikan, kemudian menganalogikan, dan yang ke-3
Eee, melakukan, eee, tadi me eee, me me map mapping ya, ya mind mapping untuk yang konsep, betul.
mind mapping Oh, oke oke. Jadi jadi dengan 3 metode itu kalau dilakukan secara konsisten aja tapi tanpa menggunakan banyak waktu di setiap harinya itu cukup works ya.
Iya. Cukup cukup kok.
Ah, oke oke. Eh, tapi kalau ini, eee, siapa tahu kamu punya referensi ya di zaman sekarang kan apa-apa dimudahkan dengan, mmm, aplikasi gitu kan atau sumber-sumber digital lainnya. Kamu ada rekomendasi nggak untuk mempelajari, eee, misalkan aku mau ikutan course tertentu gitu ada aplikasi yang perlu aku coba nggak ya yang kayanya itu bisa memudahkan aku?
Mmm. Mhm. Iya. Mhm. <clicks tongue> Mmm, kamu bisa subscribe Justin Hank deh. Jadi dia itu coach ya, jadi coaching untuk, eee, caranya belajar gitu, dia expert-nya cara belajar. Ikutin deh.
Justin Hunk. Oh, oke. Oh, dia eksper, kemudian nanti kita bakal dikasih, eee, banyak, eee, materi-materi gitu ya arahan-arahan gitu. Oke.
Betul, iya. Ya termasuk juga dia ngasih ini, ngasih apa namanya, eee, se Pomodoro ini apa namanya, untuk aplikasi ya tapi bentuknya sih web ya. Jadi misalnya ada mu ada musiknya, ad untuk menemani kita belajarlah gitu. Mmm, iya.
Oh, iya, ya ya ya. Mhm mhm. Oh, seru. Seru seru seru seru. I oke oke. Berarti kayaknya nggak ada alasanlah ya buat, eee, nggak belajar di tengah kesibukan kalau yang penting kita tahu metodenya ya.
Betul, jadi belajar itu sepanjang hayat ya.
Betul, life long learning ya. Oke oke. Oke deh kalau gitu tipsnya, eee, seru.
Sip.